いや、そうですよね。こうフォローアップの質問、待ったりとかしないですもんね。
<chuckles> してません。延々と話し続けますからね。ね。
あ、そうなんですか。ちなみにどうですか？男女混合ですか？それとも女性が多い、男性が多いって特徴ありますか？
ああ、圧倒的に男性ですね。僕が集団で飲むのは、圧倒的に男性です。はい。
ああ、そうなんですね。はい。なるほど。男性同士だと、お酒入るとね、こうなんかちょっとね、あのトピックもバラバラになる感じっていうか難しいとこありますよね。うん。
ん、ですよね。ええ。だからね、ほんとに人数が多くって、にさんにんぐぐらいずつで分かれちゃうと、まだ楽なんですけどね。
はい。 なるほど。ね、いや。
4、5人ぐらいが、だから一番面倒くさいかもしれませんよね。
そうですよね。こうしごにんだと、横の人と個人的に話せないじゃないですか。その、場がちっちゃいので。
うん。 そう。うん、そうなんですよね。 ええええ。
だからね、誰かが持って行っちゃって、こうね、あの話し方とかね、いろいろあるので。その方がね、こうみんなを話せよ話させようとする意識があるか、自分だけその場でストレスを解消しちゃうのか、っていうのでもね、この会合の雰囲気っていうのは、変わってきますよね。
え、ええええ。 あ、そうですそうです。 ん、確かにありますね。我がつでもやっぱり世の中で、酒が酒を飲んじゃうと、やっぱ我が強い人が多いすよね。
はい。 なるほど。自分主体になっちゃうってことですか？うーん。いや、ぼいな。そういったかたあるんですね。はい。
え。 そうですね。いう方は多いと思います。ただ、ま、逆に言うと、自分もそうその一味なんでしょうね、多分ね。そこで面倒くせえ、もういいやってなるってことはね。
ああ。 そうですね。でも本当、ご本人としては、その中でもなんか会話に入って、楽しく過ごしたいって気持ちは、こう強くあるんですよね。
ええええ。 はい。

あのですね、いったいいちなら問題なく、こう、会話のキャッチボールができるところまで行くんですけれども、うん。これが5、6人になっちゃうと
はい。 確かにそうですね。できやりやすいですよね、グループに比べると。 はい。
やってて途中で、まあ、ん、い強引に話す人とかいるいるじゃないすか。
そうですよね。どうですか？お酒も飲まれるんですか？その会合では。
うんうん。 そうです。飲んでれば、お酒の場が多いんですけどね。
なるほど。じゃ、お酒が入っちゃうとね、こうなんかね、自制がきかないというか、結構ね。いろんなことでね、うん。自分勝手話す方いますもんね。はい。
う、そうなんですよ。 そうなんです。そういうのが大量に出てくると、まあ、もう、めんどくさいからいいかってなっちゃうんですよね。<laughs>
はい。 はあ、なるほど。その、めんごすくさいからいいかってなるのは、こう、黙ってるままでいっかってことですか？
そうですね。話したい人がいるんならそれでいいかって言う言うんだけど、でもそれって態度に出ちゃうから、実はあんまり良くないんじゃないのかなっていうふうに思ってるんですよね。
なるほど。 はい。 はい。 あ、ご自身でもそこでちょっと態度に出てるなって感じはするんですか？
うん、そうですね。<laughs> 間違いなく出てると思うんですよねって。
ええ、しし どういった態度ですか？つまんなさそうにする態度ですか？ああ、指摘されたことありますか？
そうですね。 いや、指摘はされませんけどね。
はい、なるほど。うんうん。
たまにこうやって、うーん、そうやってると話を振ってくる人もいますから、ちゃんとした人はね。
ああ、確かにね。ちゃんとした人であれば。ああ、なるほど。え、その会合ってどれぐらいの頻度であるんですか？
<laughs> いや、あの特定の会合ってわけではないんですよ。
はい。ま、年末年始とかでありますもんね、たくさん。うん。
うん、あの、うん。うん。なんかの、ある時の飲み会の飲み会全般ですよね。
ああ、なるほど。はい。
少人数はほんとに、うーん、そうですね。に2、3人まで。自分入れて2、3人までならまだなんとかなるんですけど。
なるほど。その時って、ちなみに、話す時に緊張や不安っていうのを感じるんですか？